Halo.
Halo, iya.
Mhm, selamat sore, Kak.
Apa kabar?
Iya, baik, Kak, saya, Kakak gimana?
Sehat ,Kak. Iya, disini sore-sore habis hujan. <chuckles>
Oke. Heeh? Mhm? Oh, enak tuh, sejuk, Kak.
Iya, seperti itu. Ok mhm, sore ini
Mhm mhm, oke, mhm. Ngobrolin, mhm?
Iya. Eee, bagaimana kalau kita ngobrolin tentang teknologi, Kak?
Gimana, Kak? Boleh boleh, Kak. Apa, tuh?
Oke, eee, aku terpikirkan 1 pertanyaan. Bagaimana teknologi mengubah cara kita bekerja setiap hari, Kak?
Iya. Eee, gimana, ya? Maksudnya, eee, kalau teknologi sendiri sih, tentu saja mengubah cara kita bekerja. Cuman, eee, mungkin kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu gitu aja ya, Kak, ya. 10 tahun lalu mungkin, eee, saya belum bekerja sih, cuman kalau misalnya saya lihat, itu orang-orang bekerja cenderungnya masih pakai, eee, Microsoft Word atau Excel, gitu, Kak.
Iya. Iya.
Nah, terus habis itu kalau, eee, saya sendiri sekarang bekerjanya tuh, masih menggunakan Microsoft Word, cuman, eee, lebih, apa ya, nyaman untuk menggunakan seperti Google Docs begitu, Kak, karena, eee, bisa diakses di mana saja ya, tidak harus, eee, di komputer kantor, gitu. Jadi, kayak bisa diakses di luar kantor dan juga bisa dikerjakan, eee, bareng-bareng banyak orang gitu dalam satu waktu tanpa perlu itu tuh, menyimpan file, gitu sih, Kak.
Oke. Oh, begitu, oke. Kalau aku, eee, seperti ini, Kak, eee, jadi teknologi itu memang, eee, sekarang mengubah cara kita bekerja setiap hari. Aku ingat dulu, eee, waktu zamannya orang tua aku bekerja, masih muda, itu mereka pakai mesin tik, eee, untuk, eee, membuat dokumen, begitu. Nah, iya, jadi setelah, eee, mesin tik, eee, era mesin tik, itu baru ada komputer yang lebih canggih, begitu. M Iya. Dan, eee, setelah, eee, era komputer, apa ya, yang ada di meja itu desktop namanya, nah, baru setelah itu ada komputer yang lebih tipis yaitu laptop. Jadi yang bisa dibawa kemana-mana, seperti itu, Kak. Jadi, apa ya, Menguntungkan sekali buat kita karena, eee, kalau teknologi bisa, eee, berinovasi sedemikian canggihnya, maka pekerjaan kita bisa, eee, diselesaikan lebih cepat dan lebih mudah, seperti itu, Kak.
Ya. Mhm mhm? Mhm? Iya. Mhm. Iya. Mhm? Mhm. Oh, mhm mhm. Iya. Mhm? Oke, oke. Iya. Iya. Oh, ya ya. Iya ya. Iya? Mhm. Iya. Iya iya, betul betul sih, Kak, jadi kayak, eee, tadi ya, kayak kalau laptop itu bisa dibawa kemana saja, sementara kalau misalnya PC, desktop itu, kita harus berada di 1 tempat menyelesaikannya. Jadi kalau misal, eee, sewaktu-waktu butuh mau ngenyelesaikan pekerjaan itu, kita nggak bisa ya, Kak, ya, kalau dulu belum ada laptop, gitu.
Iya. Iya, betul. Jadi tidak bisa melakukan pekerjaan jarak jauh, jadi memang harus di tempat, begitu. <chuckles>
Mhm. Iya iya iya, betul betul, terus, eee, ini juga sih, Kak, saya, eee, kalau boleh menyebutkan itu, ada namanya Zoom, ya. Jadi, eee, mungkin bisa dibilang Zoom itu ada saat Covid, gitu kan, Kak, karena, eee, orang-orang itu pada di rumah, terus diisolasi, gitu kan. Nah, kalau zaman dulu ada sebenarnya ya, eee, fasilitas video call gitu seperti Skype. Cuman, eee, tidak sesering ini, gitu, untuk digunakan karena mungkin fitur-fiturnya itu, eee, cenderung untuk digunakan orang pribadi gitu, bukan orang perusahaan, gitu, Kak. Sementara kalau misalnya Zoom sendiri itu, eee, apa dia tetap berkembang, terus dia menyesuaikan itu dengan fitur-fitur perusahaan, jadi perusahaan itu, eee, bisa merekam untuk kebutuhan notulen nantinya. Terus juga bisa, eee, berbanyak orang ya, lebih dari, eee, 20 tuh bisa gitu, lebih dari 100 juga bisa, gitu. Nah, eee, mungkin apa ya, kesadaran dalam menggunakan teknologi itu juga meningkat ya, Kak, karena kalau berapa waktu lalu itu mungkin kalau rapat itu harus, eee, ketemuan nih, harus kayak dijadwalkan bertemu di ruang meeting kayak gitu, yang mana mungkin jadi tidak efisien ya, dan, apa, eee, juga kadang-kadang membuang-buang waktu gitu, karena kalau misalnya harus di ruang meeting itu kan, eee, butuh butuh lampu, terus butuh meja, kursi kan ya tuh cukup lama, sementara kalau Zoom itu persiapannya, eee, cuman ya dikit-dikit aja gitu, cuman 10 menit dari Zoom itu udah bisa siap, lalu mengadakan meeting itu tadi, Kak, meeting online.
Iya. Iya. Iya? Oh, baik. Iya? Oh. Iya. Iya? Iya. Oh, begitu. Jadi, eee, itu perubahan paling besar yang Kakak rasakan ya, sejak ada Zoom, seperti itu, ya?
Mhm. Iya iya, betul, saya juga, sebenernya juga kurang suka sih sama, eee, pertemuan meeting langsung gitu, atau rapat ya, karena menurut saya itu buang-buang waktu dan maksudnya tidak efektif karena sem tidak semua orang berbicara, gitu kan. Eee, untuk apa gitu kan, kadang-kadang tuh diundang, jadi, eee, lebih enak tuh kalau misalnya di Zoom dan, eee, karena ada teknologi ini sih, jadinya perusahaan seperti membolehkan, gitu, Kak, karyawan-karyawannya, eee, kerja dari rumah, gitu.
Iya? Iya. Oh, begitu. Eee, oke. E tapi perkembangan teknologi ini membuat pekerjaan jadi lebih rumit enggak sih, Kak?
Heeh. Eee, enggak sih, kalau rumit ya, justru semuanya semakin ringan gitu, dan mudah karena, eee, untuk untuk, apa ya, mengaplikasikan dan mengakses teknologi sendiri pun, eee, sekarang sangat mudah menurut saya. Cuman mungkin halnya berbeda ya, kalau misalnya untuk, eee, Baby Boomers atau generasi yang lebih tua gitu, menurut saya karena, eee, sampai hari ini ya, walaupun kita udah lumayan canggih daripada beberapa tahun sebelumnya, eee, atasan-atasan saya itu masih kayak kebingungan atau kesulitan gitu, Kak, dalam menggunakan, eee, beberapa teknologi, gitu. Jadi, menurut mereka mungkin merekanya merasa ini pekerjaan kok jadi lebih rumit ya sejak ada teknologi, gitu, Kak.
Oke. Iya. Iya. Oh. Oh, begitu, oke. Eee, apa Kakak yang secar apa, apakah Kakak, eee, pernah mengajarkan aplikasi-aplikasi tersebut ke generasi yang lebih tua?
Hmm. Heeh? Eh. Heeh. Eee, kalau mengajarkan yang kayak satu-persatu tuh, nggak pernah, Kak. Karena kan, eee, saya tugasnya bukan IT atau misalnya admin gitu, bukan. Eee, cuman kayak ada beberapa kesempatan atau waktu gitu, dimana mereka benar-benar sangat kebingungan gitu, terus pada saat itu hanya ada saya di ruangan bersama atasan saya, eee, lalu saya jadi kayak, eee, "Oh, gini, Pak, caranya gini-gini", gitu, dan sering juga saya, apa ya, seperti memberikan saran gitu, "Lebih baik kita pakai aplikasi ini saja, Pak, untuk mendeteksi tugas", gitu, misalnya untuk eh, sori, untuk, apa ya, melacak perkembangan tugas kayak gitu, Kak. Jadi, eee, untuk mengajari satu-persatu gitu, enggak pernah sih, Kak.
Oke. Iya? Oke. Oh, oke oke. Tap eee.
Heeh heeh, kalau Kakak, itu pernah?
Oke, kalau aku yang pasti ke ibu aku, ya. Ibu aku pengguna, eee, smartphone, eee, jadi beliau, eee, kadang-kadang itu, eee, buta sama sekali, eee, perihal, eee, penggunaan fitur-fitur aplikasi, begitu. Jadi, eee, mau nggak mau, harus aku yang ngajarin, eee, ibu saya, begitu. Ed harus sabar, harus pelan ngajarinnya, biar beliau, eee, bisa terus ingat, eee, jadi kalau di kemudian hari beliau ingin menggunakan aplikasi itu lagi, sudah langsung bisa, begitu.
Iya? Iya. Oh, ya ya. Mhm mhm. Iya. Mhm? Oh, heeh heeh. Itu apakah aplikasinya juga digunakan ibu Kakaknya untuk bekerja atau memang hanya untuk sehari-hari tuh, Kak?
Oh, kalau itu untuk sehari-hari, tapi juga ada pek eee, mungkin kalau untuk pekerjaan, m emang nggak ada sih, Kak, begitu.
Mhm mhm. Mhm? Mhm mhm, oke, oke. Terus kalau misalnya nih, ada Ka Kakak ada pengalaman nggak? Misalnya kayak pekerjaan sekarang, atau sebelumnya dimana, eee, Kakak itu merasa kalau nggak ada ini teknologi, saya nggak kebayang tuh, kerjaan saya akan serumit apa gitu, pernah nggak?
Oke, mmm
Mmm.
Kalau aku itu, eee, smartphone kali ya. Karn eee, untuk komunikasi, eee, antara, eee, pimpinan dengan anak buahnya. Karena, kalau pak eee walaupun dulu sebenarnya sudah ada handphone, tapi handphone itu masih sebatas untuk, eee, komunikasi biasa saja. Tapi, dengan adanya smartphone, eee, jadi bukan hanya komunikasi lewat suara, tapi juga bisa komunikasi dengan, eee, chat dengan ngobrol via teks begitu. Lalu, ya lalu ada juga ngobrol, eee, melalui Zoom seperti Kakak begitu, Kak.
Iya. Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Oh ya ya. Mhm. Mmm. Heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Oke oke oke. Mhm. Mmm. Iya iya. oke oke, eee, iya sih saya juga jadi kepikiran Kak, ada beberapa teman saya yang bekerja sebagai marketing gitu juga. Mereka tuh kalau nggak ada smartphone mungkin akan kesulitan ya, karena, eee, gini kalau marketing itu memang mereka tuh sebenarnya tugasnya di lapangan kan, Kak. Untuk mencari pelanggan kayak gitu-gitu. Jadi, eee, sebenarnya tidak baik gitu untuk mereka berlama-lama di kantor kan. Namun, sebelum adanya perubahan teknologi itu. Mereka harus, eee, seperti absensi gitu Kak ke kantor pakai ceklok gitu kan. Nah, seteleh setelah ada teknologi itu, eee, mereka nggak apa-apa nggak langsung ke kantor, tapi mereka harus, eee, foto gitu ya, foto. Jadi kayak semacam absen absen online gitu ada titik koordinat, terus ada jamnya, terus juga harus ada wajah, eee, wajah pegawainya gitu. Jadi, biar perusahaan itu bisa apa ya istilahnya, men-tracking gitu di mana di mana mereka ini berada pada saat jam kantor dan juga, eee, pada saat pulang juga mereka misal udah jauh-jauh dari ka eh, kalau misalnya mereka jauh gitu ya dari kantor, mereka itu bisa dengan gampang absen online itu tadi Kak, nggak perlu ke kantor.
Iya. Iya. Ya. Iya. Iya. Oke. Oh begitu. Wah itu canggih sekali seperti itu. <chuckles>
Ya ya. Heeh. Jadi lebih mudah ya, maksudnya dari sisi lain itu juga, eee, hemat akomodasi sih Kak, hemat transportasi.
Oke keren banget. Nah kalau Kakak sendiri, eee, merasa teknologi membuat batas antara kehidupan kerja dan pribadi jadi lebih kabur enggak, Kak?
Eee, maksudnya gimana tuh Kakak jadi lebih kabur?
Eee, lebih kabur itu jadi enggak ada batasan. Jadi, nggak bisa terpisah antara kehidupan kerja dan pribadi.
Mmm, iya mungkin ya. Untuk sebagian orang, sebenarnya tergantung sama perusahaannya sih Kak gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang istilahnya toxic ya. Jadi, kalau, eee, jam 9.00 malam itu kadang masih menghubungi gitu. Nah, tapi kebetulan kantor saya tidak seperti itu. Jadi, eee, apa ya, rasanya itu masih bisa saya pilah-pilah ya, antara kehidupan pribadi gitu. Kalau misal, eee, ini juga tergantung budaya sih, Kak. Kalau misalnya, me eee di kantor itu ada rekan kerja atau atasan yang meninggalkan pesan di luar jam pekerjaan itu biasanya, eee, nggak jadi masalah kalau misalnya kita bales baru keesokan harinya gitu, Kak. Karena mereka, eee, sudah mengerti dan mungkin cuma hanya berniat untuk meninggalkan pesan agar kita mengetahui sesuatu yang misalnya urgent gitu, Kak.
Oke. Oke. Oh begitu. Jadi, tidak, eee jadi sebenarnya atasan tidak, eee, tidak apa-apa kalau kita tidak membalas pada saat itu juga, yang penting, eee, atasan sudah memberitahu kalau ada sesuatu yang urgent seperti itu ya, Kak?
Iya. Iya. Mhm mhm. Iya iya betul betul. Kalau Kakak gimana tuh, apakah, eee, tipikal perusahaannya juga bisa dibilang toxic atau aman-aman aja?
Kalau aku, eee, perusahaannya termasuk yang, mmm, paham akan kebutuhan, eee, karyawannya. Nah jadi, eee, mereka benar-benar menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawannya. Jadi, kalau misalnya sudah lewat, eee, jam kerja, ya sudah mereka, eee, tidak akan mengganggu kehidupan pribadi karyawannya dengan, eee, mengirimkan, eee, teks, chat, atau, mmm, a apa pun itu, eee, komunikasi ke karyawan di malam hari, misalnya seperti itu, Kak. Begitu.
Oh. Mhm. Mhm. Mmm. Ah. Mhm. Oh oke. Jadi apa kecanggihan teknologi itu tidak mempengaruhi kehidupan pribadi gitu ya Kak ya?
Iya betul, Kak. Seperti itu. Wah terima kasih banyak ya Kak untuk obrolannya.
Oh oke oke. Mhm mhm. Ya.